Oo, ma aabuso lang yun, eh. Kumbaga, ano rin yun, parang concern ka din do'n sa tao kasi, kapag pinagpapatuloy niya yung ginagawa niya, eh, baka hindi hindi lang isa o dalawa ang taong makakaaway niya 'no? So parang
Mm. Kaya nga eh, 'di ba?
Oo, kung ipagpapatuloy niya yun kaya dapat siyempre mag ma maturuan mo din siya na na ma matuto siyang rumespeto sa iba 'no? So parang ayun. So
Mm, tama, tama. Ah, pe pero sa tingin mo, paano ba naaapektuhan ng respeto yung relasyon natin sa mga taong nakapaligid sa'tin?
Um, siyempre kapag, ah, meron tayong, ah, respeto 'no, ah, ang epekto kasi niyan siyempre yung paggalang nandiyan, eh. Ah, ah, katulad sa mga tao sa paligid natin, 'di ba? Siyempre, ah, <clicks tongue> pwede nating sabihin, yung relasyon natin sa mga tao sa paligid natin. Siyempre, ah, magiging mas malalim, o minsan parang mas magiging close kayo o kaya pwedeng sabihin natin na, mas mapapalapit sila sa'yo, ma ano, kasi siyempre alam nilang mabait ka, marespeto kang tao, 'no? Parang parang siyempre hindi sila ano 'no? May kumbaga alam nila. Mm, hindi sila ilang, kasi mabait 'to, eh. Kumbaga ano 'to, okey kasama 'to kasi may respeto sa kapwa niya. So parang, ah oo, 'di ba? Kumbaga mas dadami yung tao na huhumaling sa'yo. Kumbaga baka i-tsismis ka pa sa iba, "Si ano, marespeto pala yun, mabait pala yun," 'di ba?
Oo. Mm. Mm. Oo. Mm, tama, tama. Mm. Oo nga, oo nga. 'Di sila ilang eh, 'no? Oo. Mm. Mismo, mismo. Oo nga eh, 'no? Maging, ano pa ma maging maganda pa yung reputasyon mo, halimbawa sa trabaho eh, 'di ba? Mm.
Mhm. Totoo. Kumbaga, yung iba diyan pa pwede ka rin tularan, 'di ba? May mga gano'n. Oo, kung siyempre, naniniwala ako sa impluwensya, kasi siyempre kung sino yung minsan na kinakasama mo, minsan 'yon yung ginagaya mo eh, 'di ba? Parang gano'n yun, eh. Eh so, gano'n din yun. Pwede nila ma-adapt yun sa'yo.
Kaya nga, tama. Oo, ma Ay, oo. Oo nga eh, tama, tama.

Oo, tama ka diyan. Ah, sobrang sang-ayon ako diyan sa mga sinabi mong 'yan, 'no, kasi, ah, nakikita ko nga 'yan, 'no, 'yong parang mga, may mga edad nga, ganiyan sila parang umasta,' no. Kasi, ah, ano sila, eh, confident sila na parang alam na nila lahat kasi matanda na sila, 'no, pero, sa totoo lang hindi, eh. Lalo na sa henerasyon ngayon, 'no, na uso ang mga technology, parang hindi naman sila maalam diyan, eh, kumbaga, ang ang alam nila 'yong luma, 'no.
Mm. Mm. Oo. Ah, 'yon nga, 'yon nga. <chuckles> <chuckles> Oo. Kaya nga, eh. Ah, sana bigyan nila ng ano, 'no, oo, bigyan nila ng pagkakataon na 'yong mga kabataan naman, eh, magkaroon ng sariling path nila. Na hindi talaga lahat ng napagdaanan nila, eh, kailangan din pagdaanan no'ng mga kabataan, eh, 'di ba?
Oo, naman. Ah, hindi naman din talaga oo, hindi naman required na, kung naghirap ka no'ng araw, eh, 'di kailangan maghirap din 'yong kabataan ngayon, hindi naman gano'n 'yon, eh. So, iba-iba tayo ng past, oo.
Mm. Oo, 'yon nga, 'di ba. Oo, madalas kasi Oo nga, eh, madalas kasi kung ano naranasan nila, parang gusto nila gano'n din 'yong path na i-take ng kabataan, eh. Parang lalong-lalo na ngayon napapansin ko, na 'yong mga mas bata sa'kin talagang may mga prinsipyo na 'yan. Kumbaga, gusto nila 'yong sarili nilang prinsipyo sinusunod nila, 'di ba.
Oo, totoo. Lalo na kung may isip na 'yan, 'di ba, so, parang, ah, may mga kaniya-kaniyang opinyon na 'yan, kumbaga paniniwala, oo. Hindi puwedeng pantay-pantay, pare-parehas kayo ng pinapaniwalaan. Kasi ang magulang naman ang papel lang naman talaga niyan sumuporta sa anak, eh. Hindi, para kontrolin kung ano 'yong dapat mong isipin, 'di ba. <chuckles> e'Di ba, hindi naman gano'n 'yon. Mm.
Mm. Mm. Tama, tama. <coughs> Oo. Tama, tama, ayan nga, tama. Napakaganda ng sinabi mo na iyan, ah. Pero, ano ba 'yong nangyayari kapagka nawawala 'yong respeto sa isang grupo o kaya sa mga komunidad?
<laughs>

Mm, tama ka do'n, ah, brother 'no so parang, ah, mas na e-expand yung, ah, communication mo sa, sa mga tao kasi gawa ng, respeto na mayro'n ka iba kasi yung respeto iba yung takot sa'yo. So yung takot sayo, dahil nga siyempre nakakatakot ka kumbaga hindi 'yon sign of respect, eh, kumbaga nangingilag sila sayo, eh, kasi 'yun nga takot sila sayo, 'di ba? Iba naman yung respeto na
Mm Tama, tama. Mm. Hmm, oo nga, mismo-mismo ayos yun, ah. Oo nga.
ah, komportable silang lumapit sa'yo di ba, gano'n yung pinagkaiba.
Oo nga, oo nga tama-tama ganda ng sinabi mo na yun, ah, natuwa naman ako do'n. Pero, paano kaya nagkakaiba yung respeto sa loob ng pamilya kumpala kumpara sa trabaho o kaya sa paaralan?
Mm Ah, siyempre sa pamilya mahalaga din yan 'no kumbaga kahit sabihin na natin sobrang komportable niyo sa isa't isa kasi nga mga pamilya kayo 'no, ah, mahalaga pa rin yung respeto. Ah, kahit nga magulang, ah, pwe mahalaga rin na respetuhin din yung desisyon ng kanilang anak, ah, yung mga gusto niya sa buhay lalo na kung nasa edad na 'to 'no so parang
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm, Mm Oo. O
ga importante talaga yan kasi mas, ah, pinapatibay niyan yung pamilya niyo, yung samahan niyo yung bond niyo nando'n pa rin hindi yan mawawala kasi kapag nawala yan yung respeto, eh, magiging ah, mawawalan kayo ng amor sa isa't isa 'no parang Eh, nangyayari yan, kumbaga kahit sa pamilya 'no parang, ah, nangyayari talaga yong mga ganiyan kasi wala kayong respeto sa mga isa't isa kaya, ah, nagiging magkaaway kayo ng sarili mong pamilya 'no, parang gano'n yung nagiging ah, kaya mahalaga din siya. Hindi lang yan sa trabaho, hindi lang sa kaibigan hindi lang sa ibang tao, ah, pati sa pamilya, mm.
Mm. Oo nga. Mm. Ah, 'yun tama-tama. Mm. Mm. Tama-tama. Mm. Tama-tama. Oo.